Э, я, конечно же, в основном только занимался именно, ну, типа, осмотром процессов, да. Например, как социальный работник там, например, собирает информацию, что ему нужно записать, что ему нужно сделать. Да, как бы, чтобы, если я собираюсь создать программу и, ну, как бы помочь им автоматизировать все процессы я прекрасно понимал, как это всё на самом деле работает. И, ну, типа, куда дует ветер, товарищи друзья, да? Ам, ну, благодаря такой работе я, конечно же, узнал, куда дует ветер и всё остальное. Единственное, еще к чему я пришел- это именно как абсолютно по-другому я начал смотреть именно на социальную работу в целом. Как в ка как феномен, да, как бы.
Ага. Мгм. Да-да-да. Мгм. Интересно, а поделись.
Но, во-первых, это очень интересная профессия. И я бы сказал бы достаточно неблагодарная на самом деле. Потому что
Это я согласна с тобой, да.
это как вот с медиками, со всеми остальными товарищами. Там вот, э, как бы много чего есть, много разных профессий есть, которые думаешь то, что должны люди ценить немножечко больше. И к такому вот опять же относятся конкретно, скажем так, социальные работники.
Мгм. Мгм. Не очень. Ну, на самом деле, мне кажется, зависит от страны. Вот ты про врачей говорил, да. То есть в некоторых странах, э, врачей ценят, э, но, скажем, в быш в бывших СНГ странах их не особенно ценят, с скажем так.
И Мгм, мгм. Абсолютно верно. Да-да, да, да, да, да, да. Как говорис как говорится, потс постсоветские страны, они и вправду очень такие, как бы, интересные, вообще. Эм, <tsk> даже не знаю, как бы их так назвать, очень интересные такие, да, вот.
Социальные социальные точки зрения, скажем так. <chuckles>
Да, вроде по идее пережили социализм, а такое ощущение, как будто решили полностью на это дело как-то забить, потому что, ам, ну, поведение, по крайней мере именно того, как, вообще, в в целом нужно вести, да, вот, вот работу с социальными такими важными, а, профессиями, они абсолютно перевернуты с того, чему мы привыкли постоянно слышать про: "О, у нас было вот так вот, у нас было вот сяк вот". Ну, не знаю, ребят, как у вас там было, но у нас щас нынче <chuckles> не все любят то, что должны любить, да, как говорится. Назовём это так.
Да. Мгм. А у тебя есть какие-то примеры, ты думаешь о каком-то, не знаю, случае? М.

Да. Как будто: "Вот я теперь уже старый, э, я уже больше ничего не могу делать. Теперь вы- мои дети, вы должны заниматься всеми моими проблемами". И потом уже это даже переходит на то, что, э, скажем, дети должны принимать какие-то решения, э, прям очень личные, связанные с человеком.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм, мгм, мгм. Ну это да, наверное. Может быть, это всё очень сильно зависит от характера. Моя тема на самом деле м, моя тема на самом деле была больше связана с людьми, у которых была деменция, так что тут уже даже не их решение на самом деле. Тут тут уже просто, грубо говоря, по стечению обстоятельств, решению судьбы- называй как хочешь, но как бы именно это и случилось, да, назовем так. То, что вот у этих людей, э, сейчас такая вот интересная а-ля проблема на самом деле. И <lip trill>
Да. Э, ну да. М. Да. Да-да. Да.
На самом деле, это жесть. По-другому никак не скажешь.
Не Да. Я на самом деле очень хорошо тебя понимаю, потому что у меня дедушка, э, был, э, в доме престарелых, э, несколько месяцев. И я тоже ознакомилась с этим миром. И там тоже были люди с с деменцией и и с паранойей. Вот. И
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. О, пара Это вообще, это вообще. Ребята, не надо. <chuckles> Это так сложно.
М. Да. И вот их отдельно, э, в другую палату, эм, держали. И там люди, которые за ними присматривали, я не знаю. Вот как у тебя, у меня тоже такое уважение к ним было, потому что там такое <chuckles> происходит.
Мгм. Мгм.

Да. Да-да. Это точно.
Это абсолютно нелегкая задача.
Да. Потом вот вся эта эмоциональная часть, я бы сказала, мне, э, поре там, очень-очень сложно с точки зрения психологии.
Да, да, да, да. Да, да, да, да, да. Абсолютно верно. Потому что ты смотришь на на судьбы многих этих, скажем так, людей. И ты понимаешь то, что, слушай, ну я как бы, по сути говоря, не так уж и сам далек, да, от, э, от вот этого состояния. Мы все тоже скоро постареем. Да? Не то чтобы я прям настолько сильно близок там, я не знаю, кс кста к старению, да, там, к какому-то определенно, но в основном я имею в виду то, что, ну, это и не так уж и как бы далеко по факту, э, от нас. И если мы реально сейчас, например, не будем ухаживать за своими там, например, взрослыми товарищами, то кто реально будет вот это делать? Потому что это это очень очень интересная жесть, назову это я так. <tsk> Ситуация прикольная, короче говоря, на самом деле на рынке социальной работы. Всё сложно. Но. По крайней мере, люди ещё есть, и люди в этой сфере работают. Это очень классно. В качестве интересных аспектов могу сказать то, что я полностью поменял свой взгляд вообще вот н именно на старчество, но то например, вот, ну, просто посмотришь на какие-то дома престарелых, да. Как там люди живут вообще? Какой там интересный прикол вообще происходит? Какие у них есть свои интересы? И ты как-то ну, по крайней мере, как у меня это получилось. <tsk>
Да. Мгм. Ну, я понимаю, да-да. <laughs> Ну, конечно. Конечно. Это очень важно. Да. Мгм. Мгм. М. М. Да. Мгм.
Ай. По-моему, я обратил внимание именно на то, что, когда ты становишься, скажем, такого преклонного <tsk> серебряного или золотого возраста то, по-моему, ты уже обратно возвращаешься вот в своё вот это детское состояние как бы. С т с тобой надо нянчиться. Тебе всё не нравится. Ты становишься таким прям очень чувствительным. Много-много разных таких интересных деталей, которые приходят на ум, но <smacks lips> я не знаю тут. Очень-очень т такой вот как-то вот это задело меня эмоционально очень сильно тоже, кстати говоря.
Да. Я согласна. Мгм. Мгм. Мгм.